Wah, asik pasti ya Kak ya, kalau bisa grounding sambil ngelihat-ngelihat kucing. Tapi Kak, eee, dari journaling, grounding, sama main kucing nih, apa sih yang paling membuat Kakak itu lebih nyaman untuk, eee, mengatasi kebuntuan nih?
<chuckles> Kalau untuk itu semua sih semuanya emang nyaman sih ya sama aku gitu, mungkin ada tambahan 1 lagi kali ya. Kalau 1 lagi ini aku ngatasinnya dari tidur sih biasanya lima belas sampai tiga puluh menit, gitu. Ya jadi kayak masing-masing itu ada porsinya sih kalau di aku sendiri gitu, Kak.
Mhm. Oh oh, tidur. Tapi mmm. Tapi menurut Kakak dari semua jenis itu, apakah yang paling efektif nih, Kak?
Kalau di aku sendiri itu mungkin, me di kucing ya karena kan secara nggak langsung kan kucing itu nyerap energi negatif di badan kita gitu kan, dan dia ngasih energi positif ke kita Iya aku baru tahu karena ada ini studinya waktu itu aku baca.
Mmm, oh bisa ya menyerap energi negatif? Mmm, Kakak boleh tahu nggak baca di mana, Kak?
Aku waktu itu baca di Bloomberg.
Ah, oke oke. Wah, aku juga baru tahu tuh. Wah menarik juga ya. Nah, selain main grounding dengan kucing, terus journaling, Kakak biasanya grounding sendiri atau bahka atau ada ajak teman atau keluarga gitu, Kak?
Heeh, sama New York Times waktu itu. Iya. Mhm, jadi